Eee, ımm, özellikle, işte, ııı, sosyal medya platformlarında özellikle, işte, Twitter'da, imm, Türkçe haberleri takip etmeye çalışıyorum daha çok. Emm, hani, kendi yaşadığım ülkeden haberleri de Türkçe okumaya çalışıyorum mesela ki, ııı, şey olmasın, hani, Türkçeyi birazcık, ııı, gözüm a göz aşinalığım en azından bozulmasın. Onun dışında, iii, kardeşimle biz çok fazla konuşuyoruz. Iıı, onun etkisi çok iyi oluyor. Yani aktif olarak Türkçeyi kullanmak, emm, güzel oluyor. Kardeşimle, böyle, telefonla araşmıyoruz çünkü biz. Oturduk mu, böyle, bir 8 saat falan konuşuyoruz. emm, onun etkisi çok iyi oluyor. Eee, ya hem pratik hem de aslında göz aşinalığı çok önemli belki.
Hı hı. Tabii. Ay, çok güzel. A, çok güzel. Evet. Ya, şimdi sen bunları söylerken benim aklıma şu geldi: Eğer ileride, hani, bilmiyorum şu anda 3 senelik bir evliliğin olduğunu söyledin. Eee, çocuğun olduğunda peki, eee, hani, kendi ana dilinde mi onunla iletişime geçmek istersin? Hani, öğrensin diye yoksa İngilizce mi? A eee, hani Peki, şu da var bu arada, hani, eşinin ana dili İngilizce mi? <chuckles> Bayağı karıştı ya, bu işler böyle! <chuckles>
Hı hı. Hımm. Değil, değil. <chuckles> Evet. Tamam, şöyle başlayalım. Eşimin ana dili İngilizce değil. Eşimin memleketinde yaşıyoruz biz artık, yeni taşındık buraya. Iıı, ana dili İsveççe, ben de öğreniyorum o dili şu anda yavaş yavaş.
Hı hı. Hı, anladım. Hı hı.
Emm, çocuğumuz umarım olmaz 1'incisi. Ama, ııı, olur da olursa, ııı, her 2 dili de öğrenmesini çok isterim. Iıı, hem Türkçeyi hem İsveççeyi. Çünkü onun da önüne, eee, güzel fırsatlar çıkartır. Dil bilmek bence her zaman çok iyi bir fırsat. Çok büyük bir, ııı, yetenek.
Haklısın. Hı hı.
Iıı, yani yetenek derken, böyle, ııı, şeye yazılabilecek, ııı Kendi
Bir lisan bir insandır, zaten. E, değil mi?
Tabii, tabii, tabii. Aynen öyle. Yani iş bulmak da vs. her şey çok daha kolaylaşıyor f ne kadar fazla dil biler bilirsen. Iıı, dolayısıyla tabii ki ikisinin de öğrenmesini isterim.
Tabii ki yani şimdi, eee, i olur da ezkaza, yani, bir çocuk oldu planlanmayan bir, ııı, durumda. Eee, sen k çocuğunla Türkçe konuşursan kendi, ııı, dilini de korumak istediğini söyledin. Tabii ki bunu da çocuğuna, ııı, bir nevi aktarmış oluyorsun yani bu Türkçeyi ve, eee, bunu korumuş oluyorsun onunla beraber. Çok güzel. Peki, zaman zaman, eee, kelimeleri unuttuğun oluyor. Akıcılığının düştüğü dönemler oluyor. Evet. Hani, kardeşine de pratik yapıyorsun ama, hani, bu, eee, telafileri nasıl sağlıyorsun? E, tamam, eee, kardeşinle pratik yapmak bir nevi ama her an, her gün belki de olamıyor. Eee, başka neler, eee, planlıyorsun bu konuda? Yani bir orada, hani, ııı, Türk arkadaşların olabilir, hani, onlarla bir araya gelebilirsin, haftalık planlar yapabilirsiniz gibi. Düşünüyor musun, böyle, eee, planlar organize etmeyi ya da katılmayı?
Tabii. Hı hı. Oluyor. Hı hı. Hı hı.

Yani, Türkçe dilini çok zor görüyor açıkçası. Imm, çünkü gerçekten zor bir dil. Yani gramer olarak çok farklı bu dillerle. Dolayısıyla öğrenmesi de zor. Böyle, sondan eklemeli olması falan çok kafa karıştırıcı. Emm
Ne? <chuckles> Doğru. Ne düşünüyor bu konuda? Ya, eee, "Çattık bu dile ya! <laughs> Hani, nereden öğreniyoruz bu dili!" falan. Yoksa motivasyonu yüksek mi? Hani, belki ailenden birileriyle de görüşüyordur, konuşuyordur ve bunu mutlu ediyordur, seviniyordur, hani, bir şeyler öğrendikçe. Öyle mi?
<chuckles> Yani <chuckles> Hı hı. Yani motivasyonu yüksek ama öğrenme hızı çok yüksek değil açıkçası çünkü, ııı, hem hayat, yani, birazcık zorlu taşınma vs. ayak uydurma yeni bir yerlere, eee, o yüzden çok, böyle, hızlı öğrenemiyor. Emm, Türkiye'ye gittiğimiz zaman, işte, böyle çat pat 2 3 kelime biliyor. İşte, "Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?" vs. onları yapıyor ama onları yaptığı zaman bile ben gözünde görüyorum, böyle, eee, bir gözleri ışıldıyor. Kendiyle bir gurur duyuyor. Ben de, eee, seviyorum onu görmeyi böyle. Emm, elinden geldiğince çabalıyor ama Türkçe cidden çok zor ya. O yüzden, eee, bilmiyorum, nasıl olacak. <chuckles>
Hıı. Tabii. Hı hı. Evet. A eee, doğru. Sen de yardım edersin. Hani, eee, ailelerle de uzaktan, hani, böyle, görüntülü ya da, böyle, konuşma, hani, böyle, bir iii, davet edemezsin ama, böyle, telefonla bilgisayarla görüntülü arayıp sofranıza koyup, hani, sanki ge size gelmiş gibi o şekilde ilerleyebilir. Peki, Türkiye ziyareti yaptığınızı söyledin. Türkiye'yi sevdi mi eşin?
Iıı, tabii, tabii. Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Evet. Iıı, sevdi, Türkiye'nin birkaç yerine gittik. İşte, İstanbul'a, eee, Fethiye'ye, Marmaris'e, Datça'ya, eee, gittik. Iıı, beğendi. Yani İstanbul'un çok beğenilecek bir yanı yok. Özellikle onun gibi bir insan için. İii, çok kalabalık, çok, böyle, uzun yollar Hı hı.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Çünkü çok farklı Evet, evet. O yüzden, eee, senin taşınma, eee, durumun da aslında, eee, bu sebep miydi? Yani, İsveç ve, eee, Türkiye bayağı, eee, farklı. Eee, hani, memnun musun şu anda o zaman? Hani, her Türkiye'ye gidişinde belki biraz daha bu memnuniyet artıyordur gördükçe. Trafik
Hıı. Tabii, tabii. İii, y Yani, Türkiye'ye gitmeyi sevmiyorum artık açıkçası. İstanbul'a özellikle gitmeyi sevmiyorum. Iıı, ailem orada olmasa bir daha asla gitmem açıkçası. Emm, eee, tabii çok farklı ama o farkı görmek, eee, insana şey yapıyor. Ama, yani, bur buraya taşınma sebebim çok o değil. Biz Yunanistan'da ta tanıştık zaten. Yunanistan'da yaşıyorduk daha önce.
Hı hı. <tsk> Ih, anladım. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, çok güzel bir hikâyeniz var. Eee, hani, kader kısmet bir yerde buluşmuşsunuz, sonra da oraya, eee, göç etmişsiniz. Eee, hikâyeni dinlemek, eee, ve dilini korumak istemen çok anlamlı. Çok teşekkür ederim. Eee, seninle sohbetim çok keyifliydi.
Hı hı. Imm, tabii. <chuckles> Hı hı.